Đúng rồi, mà người ta cũng nói á là, ý á là, sao ta, rất là đẹp, đẹp trai, đẹp gái, phải hông? Và rõ ràng là khi mà mình đến đó thì thì mình cũng cảm nhận thật sự là như vậy đó bạn. À, đó. Hả?
Ừm. Ừm. Đúng. Wow. Trời, kiểu như là, mình cũng tò mò, giống như kiểu là, hổng biết là khi bạn đi Ý về á, bạn có học được cái món ăn gì hay là học được cái điều gì hông?
Ừm, ừm, sao? Ừm. Thật ra là món ăn Ý thì quá trời là nổi tiếng rồi, thì đa số là bạn thấy là cái món mì Ý, cái món mà còn gọi là, sao ta, quốc dân luôn á. Và thật sự là khi mà mình ở đó thì mình, kiểu giống như là, à, cũng có thưởng thức mì Ý và cũng thật sự là, à, ăn ngon thiệt. Nói chung là khi mà mình, à, thưởng thức, ơ, mà một cái nơi chính gốc như vậy, rõ ràng là mình biết được cái vị chuẩn như thế nào và mình cũng suy nghĩ, ờ, và mình cũng học hỏi được, à, tại sao mà đất nước Ý người ta phát triển, kiểu giống như là, à, phát triển về thời trang nè, phát triển về ẩm thực và du lịch nổi tiếng như vậy. Đó, ừm.
Ừm. Ừm. Mì Ý. Ừ. Ừm. Rồi, đúng, đúng mà. Ừm, ừm. Đúng, chính xác nha. Ừm, ừm, mình hiểu, ừm. Văn hóa, kiến trúc, đó, rất nhiều thứ luôn. Thực ra là Ý là một cái đất nước mà mình nghĩ kh khi mà mình ờ, con mình nó ổn định rồi là mình muốn đi Ý á. Tại vì giờ nó, ừ, nó quá đẹp đi, kiến trúc của nó thôi là là một cái điểm cộng rất lớn rồi. Cái thứ 2 nữa là về về thời trang, như mình nói nó, trời ơi, nó là nguồn nó là là, sao ta, cái nôi thời trang của rất nhiều, ờ, những cái, ơm, ờ, sao ta, thương hiệu như là Milano nè, đó chẳng chẳng hạn, đấy, thì cực kỳ là thú vị. Ừm, đấy, ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, sao? À, đồng ý, ừm hứm. Đồng ý luôn. Ừm. Ừm. Ừm. À. Thật ra là của thế giới luôn á bạn. Đúng rồi, bên nhiều nhiều thương hiệu, YSL nè, Dior nè, hổng thôi là, sao ta, rất là nhiều thương hội hiệu nổi tiếng và xa xỉ đến từ Ý. Đó, mà mà mình thấy
Ừm, ừm, đúng rồi. Đấy, rồi ẩm thực cũng cực kỳ là dễ ăn nữa, mình thấy vậy, tại vì nó có quá nhiều những cái món nổi tiếng rồi, tiramisu nè, rồi cà phê nè. Ê, mình nghe nói nha, là cà phê ở Ý mà uống đúng chỗ là cực kỳ ngon luôn, uống mà không quên được luôn ấy. Ừm.
Đúng, đúng rồi. Đúng, chính xác, ừm, ừm. Đó. À. Vậy hả? Đúng rồi, mình cũng có thử cà phê ở Ý nữa, tại vì thật ra là có những cái bạn á, là, sao ta, cũng nghiện cà phê, thì rõ ràng là khi mà đến một cái quốc gia như Ý thì rõ ràng đó là một cái cơ hội để cho họ trải nghiệm cà phê và mình cũng được những cái bạn đó dẫn đi uống những cái quán cà phê khá là nổi tiếng, kiểu, kiểu như vậy. Đó, rồi, à
Ừm. Ồ! Ừm. đúng rồi, Ừm. Ừm, mình hiểu. Trời ơi, tưởng tượng là cảm thấy sung sướng rồi đó. Ừm, gì có hết. Ừm.
Đúng rồi, mà không những vậy á, là, sao ta, mình có cơ hội để, ơ, ghé Vatican, hông biết là bạn có bao giờ nghe Vatican chưa?
Ừm. Ờ. Mình biết nó là một cái quốc gia nhỏ, đúng hông?

Đúng rồi, chính xác. Mà lúc đến đó là mình cũng, ơ, sao ta, thấy được một cái bức tranh là bức tranh khá là nổi tiếng, là sao ta, ờ, 13 vị tông đồ đấy. Kiểu giống như là, à, ai là kiểu giống như là, ừm, trên bàn ăn có Chúa Giê-su và 13 người, thì ai hỏi người ta có câu hỏi là "Ai là người giết Chúa Giê-su?" á. Hông biết bạn có biết bức tranh đó hông?
Ừm, ừm. Ừm. Wow! À. Đúng rồi. Cái đó rất là nổi tiếng luôn. Ừm. Ừ. Ồ. Thực ra là mình có nghe về bức tranh đó. Nhưng mình th th ờ, như là bạn nói đó, mình chưa có một cái cơ hội để mình chiêm ngưỡng, đấy. Ồ.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Thì khi á, là mình tới đó mình chiêm ngưỡng á, thì rõ ràng á là thật ra là khi tới đó là không được chụp hình nha. Nhưng mà rõ ràng á, là mình khi mà th tới một cái nơi linh thiêng như vậy, thì rõ ràng mình thấy tất cả mọi người đều rất là tôn trọng, và, kiểu giống như là, mọi người rất là im lặng để chiêm ngưỡng cái tác phẩm đó. Cho nên là mình thấy, ơ, cũng kha khá là hay, kiểu giống như là, người ta rất là, sao ta, thích về nghệ thuật và người ta tôn trọng tác phẩm, tôn trọng cái nơi mà họ tới, phải hông?
Ưm, ừm. Ủa? Lạ vậy? Ờ. Ừm, đúng rồi, một cái không khí rất là trang nghiêm, đúng hông? Ừm, OK. Ừm. Ừm. Hay ấy. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ồ, thế thì, trời ơi, cho bạn tụi mình có cơ hội đi đến những cái nơi tuyệt vời như vậy thì chắc chắn là tụi mình sẽ muốn quay trở lại, đúng hông?
Ừm. Đó. Ừm. Đúng rồi. Thì, ờ, rõ ràng, ờ, có nhiều địa điểm ở Ý mình cũng chưa được đi, và mình hy vọng là trong tương lai là mình cũng sẽ có cơ hội để đặt chân đến những cái địa điểm như vậy, phải hông nè?
Ừm. Ừm. Phải quay lại, đúng hông? Ừm. Ừm, mình cũng vậy. Mình cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn nha, và cũng chúc là bạn sẽ sớm có những chuyến đi quay lại Ý nè.
Ừm. OK. Bạn cũng vậy nha. Chúc bạn một ngày tốt lành ha! Bye bye, chào bạn. Bye
Ừm, OK. Cảm ơn bạn. Bye bye.